Pertimbangannya sih pada saat itu, eee, kebetulan aku ada saudara juga, ada kakak aku di situ. Nah, kakak aku selalu naik bus ini kalau misalnya pulang, jadi kan aku sebagai adik yang mengikuti langkah kakaknya, <chuckles> kita selalu naik bus kalau sama kakakku. Nah, ternyata kakakku juga nggak bisa nih, Kak, kalau naik HiAce, be lebih cepet pusingnya, ya. Makanya akupun naik HiAce kalau misalnya ada tempat duduk, kalau nggak di samping supir, itu di belakang, minimal belakang, belakang beliau. Jadi heeh, jadi bisa nampak jalan kan, pokoknya yang bisa masih aku jangkau, tapi kalau udah belakang belakang belakangnya lagi, boleh, tapi yang duduk sendiri sebelah kiri itu aku boleh, pokoknya jangan yang tengah, yang enggak nampak jalan, aku aku enggak. Kalo mis heeh, wah, mual banget, Kak, kalau itu karena memang kita ngapain, kayak digoyang-goyang, nggak ngelihat apa-apa, gitu, jadi Aku masih nyari nyari jalan.
Oke. Ya ya ya. Oh, gitu. Oh, oke. Heeh. Di belakang supir. Iya iya. Oke, heeh. Pusing, Kak, ya, mual, ya. <chuckles> Oke, Kak, eee, apa nih, ketika Kakak udah sampai rumah banget, nih, gitu kan, Kakak udah beres-beres, udah mandi, gitu. Itu, Kak, gimana tuh, Kak, sensasinya Kakak itu ketemu dengan, eee, tempat istirahat Kakak yang udah lama banget gitu Kakak tinggalkan?
Iya. <laughs> Wah, tapi ya, Kak, untuk pertama kalinya, aku pulang yang paling khas, pasti aku rasakan itu, apa ya, harum bukan harum sih, ciri khas bau rumah aku, gitu. Ku suka kayak, "Wah, ini rumah aku, nih." Nah, itu ada yang kayak ketika kecil, wah, ini memang aku udah di rumah sih, ini dengan harumnya kayak gini, nanti bau da heeh, dapurnya kayak gini, wah, udah udah rumah aku, udah kayak aku liatin, nanti aku perhatikan dulu tuh, eee, ruangan kan, kayak "Ini kenapa ini kenapa ini kenapa." Nah, banyak tuh timbul pertanyaan ke orang tua aku.
Oh, iya, ya. <chuckles> Iya, ke situ ya, Kak, ya. <chuckles> Ada perubahan-perubahan, gitu, Kak, ya
Heeh, perubahan-perubahan itu. Nah, baru udah ini, baru aku masukin barang-barang, itu aku beresin kayak, "Ah, kamarnya udah lama nih nggak dibuatin akhirnya pulang lagi." Tapi terkadang aku jarang juga, Kak, tidur di kamar aku sendiri. Mama aku suka ngajak aku tidur bareng, jadi aku, Mama, sama heeh.
<chuckles> E Mhm. Mmm, kenapa, tuh? Oh, jadi papah Kakak ini, eee, mengungsi dulu sementara, gitu?
Enggak enggak enggak, kita kebetulan tempat tidur Mama aku itu ada atas bawah, jadi, eee, Mama aku mintanya kayak, "Ya, udah kita aja di, eee, di atas." "Nggak usah," aku bilang. "Udah biarin aja Ayah di atas, kan Ayah lebih capek," gitu kan, "kita di bawah aja sini, lebih lebar," gitu. Nah, terkadang kita di bawah itu.
Oh, iya. <chuckles> Iya iya. Oke oke oke. Oke oke, Kak, wah, seru banget ya, pengalaman Kakak pulang ke rumah setelah perjalanan ataupun hari yang panjang, gitu. Wah, seru banget nih, Kak, mhm, seru banget. Wah, kalau gitu makasih banyak ya, Kak, atas obrolannya, senang banget, semoga kita bisa ketemu lagi ya, Kak, di lain kesempatan.
Seru apa, Kak? Kena macet. Iya.